そうですね。
ちょっと仕事終わった後も、ちょっと私も忙しいのよみたいな。
うんうん。 ああ、確かに。まあ、なんかこう、つい反射的に仕事ない時だと、パッと電話もとかも出ちゃうけど
ね、うん。 あ、そうそうそうそう。出ないで、ちょっと、うん。あえて、忙しいアピールを週に2回ぐらい。
うん、あえてね、うんうんうん、はい。 はい。 おおおお、あ、そうですね、ずっとだと怪しいですもんね。<giggles>
そう、私、自分も罪悪感かなって思ったんすけどうん、し2回くらいだと慣れると思うんですよね。あ、火曜と金曜は忙しいのかみたいなね。<chuckles>
あ、確かにそっか、うんうん。 ああ、そうですね。 ああ、でもそうやってやっとくと、ま、自分もなんかちょっとこう心の余裕が、火曜と金曜は持てるし、うんうんうん。
うん。 そうですよね。だか、その時はもうね、よしママはかかってこないみたいな。
そっか、でもなんか、今こう話聞いてもらって、やっぱ第三者から見ても頻度多いんだなっていうのをちょっとね、さね。<laughs>
うん。 多いですね。これは偉いと思います。ほんとに正直に
はい、そっか。ああ、ありがとうございます。なんかそう言ってもらえると、なんかこう自分でも、あ、ちゃんとやってて、やってるんだなっていう、なんか、なんだろな、うん、罪悪感じゃないけど、の逆逆逆みたいな、なんかよかったって思えたんで、すごいうん。
偉いなって思いました。優しいなって、うん。 うん。 いやいや、全然もうやり過ぎぐらいですよ。ややりすぎずうん。いや、もう全然、やり過ぎぐらいやられてます。
ああ、じゃ、まあ、これでも多少断ったところで別にいいですよねっと。<chuckles> そっか、良かったです。なんかちょっとね、気が楽になりました。
ああ、全然普通です。うーん。 ああ、それは良かったです。ね、お互いにね、あまり無理しない程度にね、や付き合っていった方がいいですよね。長いですからね。すうごいやめられないしね、縁なんて切れないのでね。うん。
うーん。 はい。 はい。 そうですね、確かに。うーん。 そうですね、なんかこう、じゃあ、ちょっとこう、考え方をもう少し気楽にして、程よく距離を取ってうん。
そうですね。だと思います。なんか一回もめちゃうとね、親子って難しいので。ね、うん。
確かにそうですね。なんか今日は、お話聞いていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、なんか優しいよ、ね、娘さんですごく心がほっとしますなんか。はい。ありがとうございます。
はい。 ああ、嬉しいです。ありがとうございます。

ああ、いや、すごく頼りにされてますね。
そういうのですね。 うん、まあ、そう言われると聞こえはいいんですけど、なんかね、断ると、とか、ちょっとでもなんか言おうもんなら、めちゃくちゃ怒るんですよ。
うん。 あ、あ、怒られるんですね。あ、そうなんですね。拗ねるとかじゃなくて、もう怒り。<laughs> そうなんだ。<laughs> そうなんですね。
そうなんです。うん。 ああ、まあ、拗ねるなのかな？すお <laughs> うん。 そうなんですよ。
うん、じゃ、ちょっと当たり前な感じにお母様思われちゃってるのかな。
はい。 うん、なんか、まあ、その、例えばそのエアコンのとかで、こないだも1日全く平日潰されちゃって、うん、と思ったけど、まあ一応、帰りに夕飯のなんかね、くれたりとかして、「ごめんね」とかは言うんですけど。
ああ。 うん。 ええ、ええ。 うん、うん。 ああ、そうなんですね、ええ。
でも、まあ、なんか、正直疲れるんですよね、やっぱね。
い、いやいや、それはちょっと疲れますよね。ちょっと多過ぎるかもしれないです。
うん。 そうですよね。だからね、なんかね、どうしたらいいとかっていう問題でもないんだけど、ね。でもねうんうん。
うん、確かに。うん。 いや、ほんとそうですよね。なんか、そこまで大変で、ごめんちょっと出来ないって程でもないけど、大変なことですよね。んか。
はい。 うん。 そう。 そうなんですよ。なんかね、もうほんとに無理なことは、まあ無理って言えるけど
ですよね、言えますけどね。うん。
そう、でも、まあ確かに出来るんだよなっていう感じのねそうなんですよ。うん。
そうなんですねよね。そっか、じゃあ、他のご兄弟とかはいらっしゃらないんですか？